A, çok ilginç.
Benim koluma bağlamışlar. Ben böyle hem kafa sallıyorum hem kollarımı sallıyorum. Bir yanda altınlar şıkır şıkır sallanıyor onun içinde. <chuckles> Saçma sapan bir ortam, yani. <chuckles>
<chuckles>
Ama çok keyifliydi. Çok.
Çok iyi. Imm, gerçekten kulağa öyle geliyor. Yani, hem, eee, şarkı seçimi hem o anki atmosfer hem, eee, bir anda sana aslında enstrüman gibi eşlik eden bir altın kesesi gerçekten kulağa da oldukça ilginç geliyor.
Altın. Şıkır şıkır. <chuckles> Eee, bir de canlı çalınıyor, tabii.
A, öyle mi? Öyle bir yerde ya, şey değil. A, çok enteresan. Peki orkestra mı tutulmuştu? Ne kaç kişilik bir düğündü? O atmosfer nasıldı?
Tabii. Tabii. Eee, te Eee, ya düğün normalde 300 kişilik yapılmak üzere anlaşmıştım. Eee, ama 500'ün üstünde kişi geldi. Eee, hatta ben bir ara şöyle bir sahne hatırlıyorum, o düğünün içinde eğlenirken. Eee, organizasyonu yapan şirketin sahibi, çalışanlar, eee, hepsi böyle, eee, d sandalye giydirmeye çalışıyorlar.
Evet. O!
Ondan sonra, son Tabii.
A, son dakika artışı. I kişi sayısının artışının getirdiği bir hazırlık yani, aslında yetişme telaşı gibi. Peki.
Aynen. Ondan sonra koştum yanlarına, dedim, "Ne yapıyorsunuz?" Ya, dediler, "d çok insan geldi, sandalyelerde şey yok, eee, falan filan." Ya, dedim, "Fotoğrafları çektik düğün fotoğraflarını burada, çok güzel gözüküyordu." Artık dedim, "Hiçbir şey yapmayın, gelin eğlenelim beraber. Atın sandalyeleri aralara boş boş." Herhâlde dedim, oturan "A, benim sandalyem de süslü değil, ben buna oturmayayım." demez. <chuckles>
<chuckles>